То да, вперед, делайся прозрачным, э, выкладывай всё, что хочешь, но и готовься к тому, что это может плохо отразиться потом, и на твоей работе, карьере и личной жизни.
Даже и личная жизнь А если ты не делаешь ничего предосудительного, то нечего и скрывать. Получается как?
Ну, это тебе кажется, что ты не делаешь ничего предрассудительного, а найдется такой человек, который увидит это, и подумает: "Ах ты, такой-то, вот такое выкладываешь, да как ты посмел? Ты оскорбляешь меня." Потому что бывает, что ты можешь выложить какую-то картинку, которая те кажется клёвой, крутой, там, смешной, а кому-то она покажется оскорбительной, и с этого может начаться начнутся проблемы.
О как! Ага, ага. Так.
Потому что он пойдет в другую соцсеть, и начнёт, э, писать плохие посты про тебя, да
Да уж. Обрастать ненужными подробностями это всё начнет, и, в общем-то, совершенно невинный цветочек аленький превратится в символ некого движения, которое почувствовал себя обиженным.
и начнется гонение ведьм. Да, ну, как говорится, начнется гонение ведьм просто-напросто. Так что, я считаю, хочешь уберечь личные данные- не выкладывай личные данные. Ну, и банально, если хочешь уберечь свой аккаунт, то хотя бы займись его основной безопасностью. Потому что, как говорится, <blows air> многие, кто делает соцсети, то то у них то пароли какие-нибудь, э, простые, которые легко взломать, то они не используют двухфакторную аутентификацию, то у них ничё не привязано к имейлу. И потом получается так, что их взламывают
Ага.
друзей обманывают оттуда, и всё такое.
Вот, кстати, ты сейчас про имейл упомянул, про двухфакторную аутин аутентификацию. А ты сам пользуешься этими сервисами, ну, вот той же двухфакторной аутентификацией, да? И насколько она надёжна, как ты считаешь?
Да.